Ờ, cái đấy thì hoàn toàn là không được luôn rồi. Mặc dù nha, ờ, hồi mà mình còn học cấp 2, cấp 3 ấy, thì, kiểu, mình cũng có từng gian lận. Nhưng mà là, kiểu, sẽ gian lận trong mấy cái bài thi 15 phút hay là một tiết á. Đó, thường thường là, kiểu, rất là hay, gọi là, học sinh hay viết mấy cái, ừm, gọi là, kiến thức ra bàn á, hay là, kiểu, ờ, giấu, giấu, giấu, giấu cái gì đó này, đó, để mà gian lận. Còn đâu những cái kỳ thi lớn nha, thực sự rằng là, ừm, những cái em học sinh các em ấy, gọi là, chưa biết được cái sự, gọi là, nghiêm túc và nghiêm túc của trong cái kỳ thi lớn. Ví dụ như là thi vào 10 hay là thi Trung học phổ thông quốc gia này, là thực sự là các giáo viên người ta cũng sẽ kiểm tra vô cùng là gay gắt luôn. Và nếu mà, kiểu, mình mình bị phát hiện ra nha, mà lúc đấy mình có thể mang vào được nhưng mà mình bị phát hiện ra ấy, là, kiểu, hình phạt nó thực sự nó gần như là, kiểu, nó tạo thành một cái dấu chấm cho cái việc học hành của em luôn á. Thứ nhất là, kiểu, bị đình chỉ thi này, có khi còn không được thi lại trong vòng 2 hay 3 năm chẳng hạn. Đó, nó khiến cho là cái việc chỉ là mình lo lầm lỡ một chút xíu thôi, do là, kiểu, mình bị, gọi là, bị th cái sự, gọi là, cái sự, à, tham lam của mình á. Đó, và, kiểu lại khiến cho mình phải trả giá đắt như thế thì mình nghĩ là hoàn toàn là không nên. Chắc chắn là không nên cái sự, gọi là, gian lận nó xuất hiện ở trong những cái kỳ thi đâu.
<laughs> Ừm. Ồ. Yeah. <laughs> Hiểu nha. Ừm, cũng đúng, tất nhiên gian lận luôn luôn là xấu rồi. Nhưng mà những trường hợp này cũng nên đáng lên án ha. Nhưng mà bạn nghĩ sao về cái trường hợp mà được, à, gọi là, luyện thi tốt hơn nè? Tại vì đôi khi một số bài thi, điển hình như thi Toán vào đại học đi, sẽ luôn có cấu trúc như vậy, thì những cái bạn mà được những một số thầy cô tốt hơn luyện thi, nghĩa là họ sẽ cho những cái đề, dạng đề hay là cấu trúc đề, họ có những cái, gọi là, sẵn sàng để mà luyện rồi. Còn những bạn giả sử như cùng năng lực nè, mà bây giờ không được luyện thi á, thì bạn thấy trường hợp hai trường hợp này như thế nào, có phản ánh đúng cái năng lực của học sinh hông bạn?
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, mình nghĩ rằng là, kiểu, cái việc luyện thi nó chỉ đơn giản lá luyện thi nó gói gọn trong cái việc luyện tập thôi mà. Hai người mà có cùng năng lực với nhau, mà một người thì không luyện tập, một người thì có luyện tập, thì đương nhiên là những cái người mà có luyện tập người ta sẽ đạt được cái kết quả tốt hơn rồi. Và, kiểu, cái việc như là cái việc người ta chọn được một cái ông thầy giỏi ấy, đó chính là do là cái điều kiện của người ta và do cái cơ hội người ta được như thế. Thì mình nghĩ là cái điều đấy nó không thể nào mà nó, gọi là, xấu được á, nó không hoàn toàn là xấu được. Ừm, nói chung là ừ, đúng rồi, hoàn toàn là xứng đáng ấy. Nói chung là, kiểu, đạt được cái thành công mà điểm cao ấy thì là 1% là do cái năng lực của mình thôi, và 99% là dành cho cái sự tập luyện và chăm chỉ siêng năng á. Vậy nên là mình nghĩ là một cái người giỏi mà người ta lười học thì chắc chắn nó sẽ không thể nào bằng được một cái người mà dù học lực bình thường nhưng mà người ta chăm chỉ, người ta luyện tập ngày đêm, thì người ta vẫn sẽ đạt một cái đ điểm tốt hơn so với cả cái người có, gọi là, thiên phú á.
Ừm. Ờ, tức là nó xứng đáng ha, những người mà đậu là xứng đáng hơn. Ừm. <chuckles> Rồi.

Ờ, mình nghĩ là không nên nha, không hề nên một tí nào. Mình nghĩ rằng là một người ấy, đã xác định là một người giáo viên thì không nên có cái sự thiên vị. Mặc dù là có thể là cái ng người học trò cưng của cái người đó là, kiểu, rất là giỏi, rất là, kiểu, ngoan ngoãn, chăm chỉ đi, ờ, thì mọi người nên, gọi là vẫn nên có được cái sự đồng đều cho tất cả mọi người thôi. Bởi vì là đã là những cái học sinh mà mình nhận lớp để mình dạy rồi, thì mình phải có trách nhiệm với tất cả những cái học sinh ở trong cái lớp đó, chứ không thể nào bỏ mặc các em, hay là, kiểu, thiên vị những cái em học thêm với mình, hay là những cái em ngoan ngoãn, các em nổi bật được. Mình nghĩ là cái điều đó là không nên nha. Ờ, có thể là với một học sinh thì các em ấy có thể, gọi là, không thích cái vị giáo viên này chẳng hạn, nhưng mà, kiểu, với một người giáo viên ấy, thì đã là giáo viên thì mình nên có trách nhiệm là phải có cái sự cân bằng, một cái sự công bằng á, không nên có cái sự đúng rồi, cái sự thiên vị này. Ờ, đó. Và, kiểu như là, mình thấy rằng là những cái lớp chọn nha, ví dụ như cái trường mình học á, những cái lớp chọn là người ta lại còn càng kiểu, những cái cuộc thi á, người ta lại càng được, gọi là, biết trước đề luôn á. Vậy nên là, kiểu, điểm người ta sẽ càng giỏi hơn là những cái lớp người ta không tốt luôn. Ừ, mà, kiểu, có thể là, kiểu, nếu mà cho thi thật sự ấy, thì có thể là cái sự chênh lệch đó nó sẽ không nhiều như là cái lớp giỏi khi mà người ta biết được cái đề trước đâu. Ừm, vậy nên là mình nghĩ là không nên có cái sự thiên vị như thế á.
Ừm. Đúng rồi. <laughs> Tận tâm ha, công bằng. Ờ. Đúng rồi, giỏi hơn. <chuckles> Ừm, hiểu, hiểu, rồi. Rồi, cảm ơn bạn rất nhiều nha. Những chia sẻ bạn rất là hay về những cái chuyện mà kỳ thi phản ánh đúng năng lực của học sinh hay không ha.
Ừm, mình cũng thế nha. Mình cũng rất là vui khi, à, bạn đã lắng nghe những cái lời chia sẻ của mình ngày hôm nay này. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Tạm biệt bạn. Bye bye! Ừm, tạm biệt bạn!
<laughs> bạn, tạm biệt nha!